Bạn ơi, dạo gần đây ấy, mình có vấn đề khá là nghiêm trọng đối với giấc ngủ của mình đi. Nói chung là từ trước đến giờ á, mình thì thấy cũng là mình là một đứa ngủ nó cũng khá là dễ, khá là hay vào giấc đấy, nhưng mà cái đợt này ấy, nói thật với bạn luôn là công việc các thứ của mình nó rất là bận rộn, và nhiều khi là mình cũng phải thức đêm một chút để, gọi là, mình làm việc xong. Và nói chung thì bạn biết mà, mình cũng khá là quen cái việc, gọi là, đi ngủ sớm rồi, thế nên là bây giờ, a, khi, ờ, mình, gọi là, mình phải thức muộn, mình tăng ca như thế thì mình cũng phải uống một số những cái loại đồ uống để giúp cho bản thân tỉnh táo hơn. Mình thì cũng không phải là cái đứa thích, gọi là, cà phê hay rượu đâu mà mình lại thích thích đồ ngọt như là, kiểu, trà sữa ấy. Đấy, thế nên là mình gọi trà sữa về mình uống. Mà bạn biết mà, trà sữa nó cũng rất là đậm vị trà, thế nên là, gọi như, sau khi uống xong ấy, độc một cái rất là tốt đi thì coi như là mình cũng tỉnh táo để mình làm việc nốt, nhưng mà nó bị một hại một cái á là bởi vì nó cũng đậm trà quá mà, thế là sau lúc đấy, mình cũng cố gắng mình nằm xuống để mình đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mai còn đi làm nữa, nhưng mà mình không thể tài nào mình ngủ được luôn á, nó cứ trằn trọc suốt như vậy mất một lúc. Có những cái hôm, a, mình phải đến tận 2:00-3:00 sáng mình mới, gọi là, thực sự được vào giấc được. Và nói chung là cái vấn đề này ấy nó cũng ảnh hưởng đến mình cũng một thời gian rồi, mà mình cũng chưa biết làm thế nào để có thể cải thiện được đây.
Ồ, vậy hả? Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. À! Ừm. Ừm, thật ra nãy giờ nghe bạn tâm sự, bộc bạch vậy đó nha, mình cũng hình dung ra vấn đề của bạn rồi, chắc là bạn đang lo lắng lắm đó, muốn, ơ, tìm cách để mà cải thiện giấc ngủ của mình nè, và đặc biệt là cái trường hợp mà khó ngủ á mà tận 2:00 giờ mới ngủ á là cái chuyện mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất nhiều luôn nha. Mà bạn ơi cho mình hỏi bạn chút xíu á, công việc á hàng ngày của bạn như thế nào? Diễn ra làm sao? Và khoảng là mấy giờ thì bạn đi ngủ nè?
Đúng rồi nè. À, nói chung là công việc đợt này của mình ấy thì nó bận lắm. Mình vẫn đi làm theo, kiểu, giờ hành chính thôi, xong buổi tối thì mình cũng phải tăng ca, mình làm thêm đôi chút. Nói chứ trước đây thì, gọi là, cái giờ đi ngủ của mình ấy, mình cũng rất là cố gắng trong tầm khoảng muộn nhất là 11, 12 giờ là mình ngủ thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ công việc các thứ nó cứ chen vào mà, có những cái hôm á là toàn tầm phải, gọi là, 10, 11 giờ thì mình mới xong việc thôi mà lúc đấy thì mình cũng hơi bị quen giấc rồi ấy. Nhiều khi là mình cũng buồn ngủ, thế là mình đã hay gọi trà sữa về mình uống cho nó tỉnh thêm, là có gì là mình hoàn thành được việc nốt. Đấy, nhưng mà gói chung là hậu quả mà, mất ngủ luôn.
Ừm, rồi. Ừm. Rồi, mình hiểu rồi nha. Ừm, thế thì á những cái lúc mà bạn làm việc như vậy đó, thì, à, ăn uống làm sao? Bạn có ăn uống đủ chất hông? Rồi buổi chiều đi làm về hoặc là buổi sáng thức dậy đó có tập thể dục thể thao hông nè?
<laughs> Thật là hơi ngại một chút, nhưng mà nói thật với bạn luôn là đợt này bận quá ấy, mình thấy là mình cũng không có tập thể dục được nhiều. Thêm vào đấy á là ăn uống thì mình cũng rất là ăn uống linh tinh đi, bữa được bữa không á. Có những cái hôm mà, gọi là, mình bỏ ăn luôn, mình chỉ uống mỗi trà sữa để coi như là mình tỉnh táo ôi. Mà nói thật với bạn là uống trà sữa ấy, thì nó ừ, trà sữa thì nó cũng, kiểu, nhiều đường mà, nó sóng có, kiểu, trân châu các thứ ấy, mình uống một lúc xong mình cũng thấy khá là đầy bụng nên là nhiều khi là mình cũng, kiểu, bỏ luôn bữa tối đấy.
Ừm. Ừm. Ồ, vậy luôn á hả? Ừm. Thì, à, tính ra thì cái việc uống trà sữa nhiều khi để thay cơm là cái việc mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất là nhiều luôn nha. Mà bạn ơi, cho mình hỏi là, à, bạn nói là bạn khó ngủ tại vì bạn uống trà sữa, thế thì á, cái kh cái cái cái thời gian mà bạn uống trà sữa trước khi đi ngủ á là khoảng bao nhiêu khi mà bạn đặt chân lên giường ha?
À, nếu mà mình, gọi là, tính đi, thì có những cái hôm mà nó, ưm, việc nó cũng vừa phải thôi, mình không quá căng thẳng ấy, thì mình cũng chỉ uống có 1 cốc, cũng hôm nào mà nó hơi căng thẳng quá nhiều đi, thì uống 2 cốc, và thường là tầm mình sẽ uống á khoảng, kiểu, 7:00-8:00 tối mới uống á. Có những cái hôm mà mình thèm thêm thì có thể là mình sẽ uống muộn hơn một chút. Đấy, nhưng mà nói chung là chủ yếu thì mình cũng thấy là cái thời gian mà mình uống trà sữa nó cũng khá là sát với cái thời gian mà bình thường mình hay đi ngủ đi.
Ừm, rồi. Ừm, ừm, rồi, khá khá là sát luôn ha, mình hình dung rồi. Thế thì bạn ơi, bạn đang ở riêng hay là bạn đang- đang ở với gia đình của bạn? Và thường ngày nha, bạn có tự nấu ăn cho mình hông nếu mà mình ở riêng nè?
À, nói chung là thời gian gần đây thì mình vẫn đang sống với gia đình mình thôi, đồ ăn các thứ thì cũng nấu đầy đủ mà. Nhưng mà nói chung là tại vì mình cũng là cái người nấu chính ở trong gia đình mình đi, nhiều khi không biết nói sao nữa, mình nấu xong ấy, là mình chả có tâm trạng để mình ăn luôn ấy thế nên là nhiều khi làm ừ, nó cứ, kiểu, nó cứ mệt ấy, xong rồi dầu mỡ các thứ bắn lên nè bạn, nó cũng rất là khó chịu. Thế nên là nhiều khi là mình nấu xong thì mình cũng chỉ ăn 1-2 miếng để, gọi là, nếm vị trước khi cho mọi người cả nhà ăn thôi, xong rồi mình cũng không để đấy, mình cũng không ăn nữa!
Ừm. Mệt, đúng hông? Ừm. Thật ra là tính ra nghe bạn nói á, bạn cũng nhận ra vấn đề của bạn rồi trước rồi đúng đúng rồi đó, có nghĩa là bạn thấy bạn khó ngủ là tại vì nhiều khi bạn uống trà sữa nhiều quá, bạn cũng nhận ra vấn đề là trà sữa nó ảnh hưởng đến bạn, ừm, ừm, nhưng mà á mình, à, trong lúc làm việc nhiều khi mình đói, mình đói bụng nè, hoặc là mình buồn ngủ cho nên là mình mới tạm thời mình uống trà sữa nè, đúng hông? Mà bạn ơi, ờ, cho mình hỏi một cái là trước khi đi ngủ đó thì bạn có, ơ, có thường bấm điện thoại hông hay là bạn làm cái cái cái động tác gì đó khác, chẳng hạn như là mình kiểm tra cái, a, khoảng thời gian làm việc của mình trong ngày coi làm sao? Bạn có thường có thói quen vậy hông nè?
Chính xác này! Rất là không may nhá, đấy là trước khi đi ngủ này, mình làm việc mà, mình phải dùng máy tính, mình dùng điện thoại rất là nhiều luôn, ánh sáng xanh các thứ á nó cứ vào hết mắt mình. Mình cũng rất là muốn dừng lại đi, nhưng mà nói chung là tại vì nó liên quan đến công việc mà, có muốn bỏ thì cũng không được ấy. Mà đấy nhiều khi là, coi như là, mình nhìn máy tính các thứ, nhìn điện thoại cho cái công việc xong, sau đấy thì mình lại thấy chán, nhiều lúc tại vì mình cũng bị thao thức mà, uống trà sữa xong đầu nó tỉnh lắm bạn ơi. Lúc đấy nó có rất là nhiều kinh nó rất là nhiều năng lượng ấy, nó có xộc lên đầu, không thể nào mà ngừng lại được luôn. Thế là có những lúc mà mình sau đấy ấy mình hoàn thành xong việc rồi, mình cũng chưa lên giường hẳn luôn đâu, mình cầm điện thoại mình lướt thêm một lúc nữa. Cố khi là cũng định lướt, kiểu, 15 ma mươi phút, gọi là, nghỉ ngơi một chút thôi. Đấy, nhưng mà xong rồi nó đã cứ, kiểu, đã không ngủ được rồi ấy thì mình ứ nghĩ là thôi, bây giờ cứ lướt điện thoại đi cho đỡ chán. Lướt đến khi nào mà, gọi là, mệt rồi ấy, lúc đấy thì biết đâu lại ngủ được. Thì coi như là mình cứ thế mình làm thôi.
Ờ. Rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi này, đúng rồi. Ừm. Ờ, thì ra là vậy, hiểu nè. Ừm. Ừm. Đúng rồi ha, thật ra thì nghe bạn nói thì nó đang lặp lại cái quy trình á, chẳng hạn như buổi sáng thức dậy làm việc, ơ, tập trung làm việc mệt quá, rồi nhiều khi không ăn được do công việc nhiều, rồi mình uống trà mình uống trà sữa, rồi cái buổi chiều khi mình về nhiều khi mình nấu ăn được nhưng mà nấu ăn xong mệt quá cũng hông ăn được, rồi bận đến cũng giải quyết công việc nữa, rồi buổi tối, à, hay đói bụng hay là buồn ngủ lại uống trà sữa rồi không cái vòng lặp là mất ngủ, cho nên là khiến cho bạn cảm thấy là mình không có thoát ra được. Mà thật sự mình hỏi bạn là bạn có biết là bạn có làm cái cách nào đó để mà cải thiện tình hình chưa? Hiện tại nè.
Ừm, nói thật với bạn luôn, mình cũng chưa biết làm cách nào á. Tại vì những cái lúc mà mình mệt mỏi và mình, gọi là, cần tỉnh táo như thế ấy là mình rất là hay uống trà sữa thôi. Tại vì chỗ mỗi lần uống xong ấy, mình cảm thấy đã lắm, mình cảm thấy nó rất là nhiều năng lượng này, xong nó cũng đồ ngọt mà nó làm cho mình rất là tỉnh táo. Mình thì nói thật với bạn là mình nhiều khi là mình cũng chưa biết cách nào khác để làm bản thân tỉnh táo đâu. Những cái như kiểu cà phê hay là, kiểu, những gì đấy thì mình cũng không có thích, mình chỉ thích uống mỗi trà sữa thôi. Thế nên là bây giờ ngoài cái cách đấy ra á, mình cũng chưa thật sự là nghĩ ra được một cái phương pháp nào đó lành mạnh hơn để có thể mà cải thiện tình hình của bản thân ấy.
Ôi! Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ôi. Ừm. Thật ra thì nghe câu chuyện của của bạn xong mình rất là hiểu và thông cảm cái cảm xúc của bạn nè, bạn đang rất là lo lắng mà muốn cải thiện tình hình đó. Mà hông sao đâu, mình có vài gợi ý nè, để coi bạn xem coi bạn có thể áp dụng cho chính bản thân được hay không nha. Thứ nhất á, mình xem lại cái chế độ làm việc của mình, cũng như là chế độ ăn, cũng như là chế độ sinh hoạt, tập thể dục đồ đó nha. Tại vì á khi mà mình đi theo cái, ơ, khuôn khổ tốt, mình có thói quen tốt thì mình sẽ cải thiện tình hình hơn thôi. Ví dụ như là, à, bây giờ buổi sáng mình làm việc, a, à từ 7:00 đến 11:00, ví dụ như vậy đi, thì bạn đừng có cố gắng bạn tập trung một lượt một nguyên khoảng thời gian đó để mình giải quyết, mình chia nhỏ ra, chẳng hạn như, à, làm việc được 1 tiếng xong mình nghỉ ngơi được 5-10 phút. Cái thời gian nghỉ ngơi đó mặc dù ít nhưng mà cho bạn lấy lại tinh thần, ấy, bạn có thời gian bạn nghỉ ngơi, bạn bạn uống, ơ, cà phê hoặc là bạn uống trà sữa như vậy là cũng được. Đấy, thì khi mà nghỉ ngơi xong mình làm tiếp tục như vậy, chia gia ra nhiều giai đoạn thì mình cũng có, ơ, cảm giác là mình làm công việc tốt hơn nè, tại vì mình được nghỉ ngơi rồi mà. Còn cái giấc ăn cái bữa ăn vào buổi trưa rất là quan trọng luôn, mình phải ăn đầy đủ chất nè, rồi mình phải nghỉ ngơi. Cái giấc ngủ trưa khoảng hơn 15-20 phút thôi, nó giúp cho mình lấy lại được tinh thần nè, rồi buổi chiều mình làm việc cũng tốt hơn. Tại vì nhiều khi á bạn bấm điện thoại hoặc là bạn lo giải quyết cái công việc quá mà bạn quên ăn hoặc là ăn qua loa, hoặc là bạn, ờ, không ngủ luôn, thì bữa chiều bạn không có năng lượng, rồi không có năng lượng bạn cảm thấy là bạn mệt mỏi cho nên là bạn uống trà sữa. Đấy, chính vì như vậy cho nên là mình ăn uống đầy đủ đi, thì cái cảm giác đói nó sẽ ít đi, và mình kh cũng không có cái nhu cầu uống trà sữa để mà lấy lại năng lượng nữa. Rồi còn buổi chiều, khi mà bạn đi làm về rồi
Ừm, mình nghe đây. À! Hợp lý ha. Ừ ha!
Nhanh chóng mình tập thể dục chút xíu, chẳng hạn như hông có phải đi đến sân tập làm chi đâu, đến cái công viên nào gần gần đó mình đi bộ khoảng 15 phút thôi để mình lấy lại tinh thần, nhiều khi á mình giãn cơ, mình kéo cơ này kia, nó cũng giúp cho mình cảm thấy thoải mái hơn nè. Như vậy thì bạn có làm được hông nè?
Ừ, những cái cách mà bạn nói ra á, mình thấy nó rất là hợp lý luôn. Một phần nào đấy á, mình cũng tự nhận thấy nhiều khi bản thân hay bỏ bữa mà ăn uống nó không đầy đủ, nó không thường xuyên đâu. Có thể chính vì cái phiều đồ đấy á, nó mới khiến cho mình thèm trà sữa hơn ấy, tại vì lúc đấy mình đã làm gì có đủ năng lượng ở trong người, đúng không? Không có đồ ăn thức uống các thứ gì, chắc chắn là lúc đấy là nó cơ thể nó cũng biết mệt mà, xong lúc đấy thì mình cũng không còn lựa chọn nó khác mê nên là mình mới gọi trà sữa thôi. Nhưng mà bây giờ nghe như bạn nói á, mình cũng sẽ thử cố gắng ra làm sao để, kiểu, công việc các thứ á cố gắng xong nhanh, xong rồi mình cũng có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống cho nó đầy đủ. Nói chung là á, muốn làm việc hiệu quả thì nó cũng phải có năng lượng chứ, đúng không? Chứ bây giờ mình cứ vật và vật vờ, ăn uống nó không đầy đủ, không tập thể dục các thứ thường xuyên như thế thì chắc chắn là nó sẽ không có đủ năng lượng để có thể làm việc tốt được này.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Phải rồi đó. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, thật ra thì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 nè, tại vì bạn là người rất là có nguyên tắc làm việc luôn, bạn chia công việc rõ ràng và bạn là người cũng tận tụy cho công việc nữa. À, mà mình nói cái này thêm nè, vào buổi tối đó, chẳng hạn như là bạn đi đi làm về xong rồi dành thời gian nấu ăn hoặc là bạn ăn ngoài cũng được đi, nhưng mà mình chia khung khung giờ nó cụ thể luôn đi bạn. Chẳng hạn như là mình vẫn giải quyết công việc, nhưng mà khoảng là 1 tiếng hay là 1,5 tiếng thôi. Nhiều khi mình làm xong cái phần đó rồi mình sẽ lấy lấy tờ giấy mình ghi ra là, ờ, công việc gì á mình đang giải quyết xong nè, ngày hôm nay mình đã giải quyết việc gì nè, còn tồn đọng lại như thế nào mình để cho ngày mai. Thật thật s ra là bạn á là người, kiểu như là, tham công tiếc việc, đúng hông? Cho nên là muốn làm việc cho nó xong nó trọn vẹn. Nhưng mà nhiều khi á mình cũng cũng phải để cho mình được nghỉ ngơi chứ bộ, mình đâu phải là cái máy đâu, cho nên là cái việc nghỉ ngơi cần thiết á để lấy lại sức á, đó là cái điều rất là quan trọng. Thêm vào đó nha, nếu mà tiện đó thì mình đi siêu thị hoặc là các cửa hàng tiện lợi, mình mua sẵn á nào là sữa chua không đường nè hoặc là ít đường cũng được, hoặc là trái cây, hoặc là những cái thực phẩm như chẳng hạn như là ngũ cốc hoặc là hạt này kia đó, những cái đó thì nó không có nhiều, ờ, năng lượng nhiều vào buổi tối khi mình ăn. Thì khi mà bạn cảm giác bạn đói bụng đi, thì bạn có thể là ăn trái cây nè, thay vào đó là bạn uống trà sữa, như vậy á uống trà sữa xong mình ngủ hông được, với lại mình cảm giác no quá thì mình cũng, khó đi ngủ lắm. Thì mình ăn nhẹ đi, ăn trái cây, ăn ngũ cốc hoặc là mình uống sữa nóng trước khi đi ngủ cũng giúp cho mình có một cái năng lượng chút xíu thôi, mà nó hông có no nhiều quá đâu, thì mình đi vào giấc ngủ cũng dễ dàng hơn nữa. Như vậy thì bạn có làm được hông nè?
Ừm. À, cũng hơi hơi nè. À! Hợp lý đấy. Ừm, cũng đúng như bạn nói luôn á. Nói thật với bạn là nhiều khi trà sữa ấy, nhiều n cũng rất là đắt tiền mà nó không có rẻ đâu, mà nó cũng gây hại rất là nhiều. Nó khiến cho mình có năng lại lượng lúc đấy thôi, nhưng mà về sau, gọi là, mình bị trằn trọc, mình mất ngủ mà. Nhưng mà như như bạn nói ấy, mình có rất là nhiều lựa chọn thay thế khác. Mình có thể dùng sữa chua này, hoa quả là ngũ cốc, nó cũng là những cái loại thực phẩm nó rất là tốt cho hệ tiêu hóa này, mà nó cũng không có quá nhiều những cái loại, kiểu, ngọt như kiểu hóa học như là trà sữa á. Nên là mình nghĩ á mình sẽ ra siêu thị một chút, mình có thể mua một vài những món đồ như thế để có thể là dần dần thay đổi được cái việc mà sử dụng trà sữa quá là nhiều vào buổi tối đi.
Đúng rồi. Đúng luôn, đúng rồi. Ừm, rồi.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 nè. Thêm vào đó nha, cái không gian mà mình đi ngủ rất là quan trọng luôn. Tại vì á bạn đặt báo thức trên điện thoại trước đi, thay vì bạn muốn ngủ giờ nào giờ giờ mà ngủ thì bạn thời ví dụ như đồng hồ của bạn điện thoại nó kêu reng reng, à, là tới giờ đi ngủ rồi, gác công việc qua một bên, để điện thoại qua một bên luôn, không bấm điện thoại nữa hoặc là tắt cái màn hình vi vi tính luôn, rồi mình vô phòng của mình á, chuẩn bị không gian xếp chăn gọn gàng. Rồi chẳng hạn như mình đi tắm nè hoặc là mình ngâm với nước ấm, hoặc là uống một cái ly trà hoa cúc trước khi mình đi ngủ luôn, cũng cho cảm giác mình thấy th thoải thôi thấy thoải mái và mình đi ngủ nó cũng dễ dàng hơn. Đấy, như vậy thì có làm được hông nè?
À. <chuckles> À, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Những cái mẹo và những cái lời khuyên mà bạn vừa đưa cho mình này. Mình cảm thấy thực hiện nó rất là dễ dàng. Và mình hoàn toàn và có thể, gọi là, thử áp dụng đi để có thể cải thiện được cái tình trạng mà trằn trọc quá nhiều sau khi uống trà sữa vào buổi tối nè. Mình nghĩ á, mình sẽ cố gắng thử thay đổi nó bằng một số những loại hoa quả, hoặc là những cái đồ có lợi hơn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều nè.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm. Vui khi được giúp bạn nha. Xin chào bạn nè!